Kak, aku mau cerita nih. Aku lagi bingung, mmm, mungkin mungkin nanti aku juga butuh saran sih beberapa. Kayak gini Kak, aku tuh lagi bingung milih milih tujuan aku karena belakangan ini aku ngerasa kok tujuan aku jadi banyak gitu ya, dan ini tuh kayaknya datangnya barengan gitu ya kayak hujan gitu ya, sekaligus dan dalam waktu yang bersamaan. Jadi aku bingung nih milih prioritas yang mana ya, yang menurut Kakak nanti harus aku prioritaskan dahulu dan kira-kira kenapa, kayak gitu sih, Kak. Jadi jadi kayak gini Kak, aku itu lumayan punya banyak hutang gitu ya, ada hutang sama temen aku mungkin aku sebutin, enggak apa-apa ya aku sebutin jumlahnya. Mungkin totalnya aku pernah minjem Rp3.000.000 baru dibalikin Rp1.000.000. Terus aku ada hutang sama bank, nah ini kayaknya enggak bisa enggak bisa kalau ketunda gitu ya karena bunganya nanti naik. Nah ini, eee, lumayan juga bulanannya aku nyi ada cicilan sekitar Rp. 4.000.000. Terus aku juga bingung aku mau ngelunasin, apa namanya, pembayaran sekolah anak aku gitu kan ya. Terus juga sama, ya udah sama kehidupan sehari-hari gitu ya, makan, listrik, mmm, air, gitu ya, eee dan iuran-iuran lainnya. Kalau dibilang uangnya ada apa enggak sih ada, cuman aku nggak bisa bayar sekaligus gitu, Kak. Jadi akan selalu ada yang 1 mungkin atau 2 yang harus tersendat gitu ya atau tersisihkan di belakangnya. Nah, aku juga bingung karena tujuan aku pas lagi kerja itu juga banyak gitu ya. Jadi tujuan ke aku kerja sama tujuan aku bayarin hutang itu kadang bercampur aduk dan membuat aku enggak fokus. Kira-kira menurut Kakak baiknya gimana aku ya, Kak?
Mhm. Oke. Mhm, oke. Enggak apa-apa. Mmm, oke, aku paham sih, dengan, eee, apa yang kamu hadapi saat ini dan, eee, semoga kamu bisa sabar ya. Tapi sebelumnya nih, aku mau tanya-tanya dulu sama kamu, boleh?
Boleh boleh.
Nah, eee, mungkin aku mau tanya ini sih, tujuan awal nih, tujuan awal, eee, pada a yang pada akhirnya membuat kamu memutuskan untuk berhutang itu kalau boleh tahu apa ya? Eee, mungkin selain memang kebutuhan gitu, memang terdesak banget gitu. Ada hal lain kah yang mendorong kamu untuk, eee, berhutang seperti itu?
Saat itu aku memang berencana buka usaha. Nah, aku waktu itu buka usaha rental PS sama dagangan. Cuman yang bersi masih berjalan sampai ini dagang. Nah, yang dagang itu istri aku. Jadi yang rental PS itu tutup, nah modalnya memang lebih gede saat itu di rental PS kayak gitu, Kak. Jadi, e secara garis besarnya memang, aku mau minjam modal untuk usaha, cuman yang rental PS ini gagal. Jadi, aku penghasilan saat ini hanya dari gaji aku dan Istri aku dagang, ya kalau dibilang lumayan sih lumayan, tapi itu tadi, Kak, enggak bisa bayar semuanya gitu ya. Pasti ada 1, 2, yang harus di apa, dikorbankan. Terus kadang kalau lagi kerja gitu ya, terus lagi a harus ada yang dibayar, kadang uangnya belum ada, kadang aku bingung, "Pinjem lagi juga enggak ya," apa, "ke temen," gitu, "tapi kayaknya enggak usah lah," gitu kan ya. Jadi benar-benar, apa ya, hidup aku juga makan seadanya. Tapi yang yang bukan masalah itu sih, bukan makan seadanya, aku yang bingung tuh tujuan aku tuh terlalu banyak yang harus aku selesaikan, gitu ya. Kadang kerjaan juga jadi terganggu karena aku kepikiran gitu ya sama hutang. Jadi aku bingung harus mana prioritas utamanya dulu, gitu, supaya aku, anak, sama istri tu bisa ke belakangnya, gitu, ke masa depannya itu tenang gitu, Kak. Jadi step by step-nya nih aku lagi bingung, kayak gitu, Kak.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Iya iya iya. Eee, lalu, eee, untuk ini nih, mungkin untuk durasi kerja antara kamu dengan istri berarti bisa dibilang, eee, tidak sama ya? Istri bener-bener penuh di rumah gitu, seperte seperti itu, sedangkan kamu, mmm, ke kantor nih?
Full kerja, iya betul.
Mhm, lalu, apakah kamu tuh pernah coba, e kayak cari-cari kerja sampingan, kerja yang online seperti itu, supaya kamu itu bisa, apa ya istilahnya, mungkin bisa menemani istri ya bekerja dari rumah, seperti itu. Ada nggak kepikiran untuk, eee, melakukan hal tersebut gitu?
Aku sih, saat sebelum ngomong sama Kakak belum kepikiran sih Kak. Cuman kalau Kakak barus kita aku baru ngomong, aku baru kepikiran sih, coba nyari kerjaan sampingan. Cuman aku juga benar-benar apa ya, benar belum pernah cari tahu dan belum tahu apa aja gitu ya, ide-idenya, mungkin nanti, ya bisa sih aku cari, tapi kayaknya, eee, tetap bingung sih Kak, <laughs> karena iya.
Oh. Mhm. Mhm. Bingung, bingungnya kenapa nih, kalau boleh tahu nih?
Karena aku memang, eee, nyarinya tuh sebenernya supaya hutang itu bisa terbayarkan semuanya, jadi nggak ada yang dikorbanin, harapannya sih begitu. Karena kan tadi terlalu banyak, jadi dan datangnya sekaligus, tapi nggak sekaligus juga sih kalau menurut aku. Karena memang mungkin, saat itu salah aku juga gitu ya. Cuman, namanya orang ingin coba usaha, tapi ya, resikonya ya kena gitu aku. Nah, aku tuh lagi bingung gimana caranya sepet e sebetulnya buat buat enggak mengorbankan hutang, supaya 1, 2 enggak kebayar sih, pengennya semua kebayar, tapi, kenyataannya enggak bisa kayak gitu Kak, jadi, aku bingung di situ. Cuman kalau misalkan tadi ada ide untuk buka, usaha sampingan sih mungkin bisa, cuman aku belum tau juga apa, cuman nanti nanti aku coba ke diskusi sama istri juga deh Kak, heeh, kayak gitu.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Iya iya. Hmm, dari apa yang kamu sampaikan dari tadi nih ya, e dari apa, cerita-cerita ini, aku mulai narik apa ya, narik garis ceritanya nih. Eee, mungkin memang sulit ya hidup di ekonomi saat ini seperti itu ya, yang mana memang, e inflasi itu sudah makin gila-gilaan, sedangkan pendapatan masih gitu-gitu aja, ya nggak?
Iya, betul, Kak.
Heeh. Nah, eee, ini untuk ke depannya ini, kamu apakah mau saran dari aku, atau gimana nih?
Boleh, Kak. Aku butuh saran, mungkin dari gimana aku memprioritaskan kegiatan aku, gitu ya, sama, eee, prioritas tadi aku ada hutang sama bank, hutang sama temen, e sama ada hutang orang tua juga. Cuman yang me jumlahnya paling besar sih memang hutang sama bank. Nah, aku prioritasin yang mana dulu gitu Kak maksudnya? E aku bingung di situ sih.
Mhm. Oke. Aku paham, eee, mungkin gini, coba kamu data ulang, eee, hutang-hutang kamu. Jadi, bisa dibilang hutang kamu ada di 3 tempat ya, untuk hal untuk hal ini, ya?
Iya. Betul ada 3. Ah aku boleh aku aku detailin aja apa? <laughs> Aku ngutang sama bank itu, sekitar sebulan Rp4.000.000.
Nah, heeh? Boleh, nggak papa. Oke.
Kalau sama temen, kurang Rp2.000.000 lagi. Kalau sama orang tua kurang 3.000.000 lagi. Nah, menurut aku itu jumlahnya cukup besar walaupun, eee, aku dari gaji sama dagang, ada sih buat makan minum sama buat bayar hutang. Tapi kayaknya kayaknya berat banget gitu ya, kan hidup berkeluarga, anak istri, anaknya 2 sama aku, terus ada bayar bank gitu sama gaji gaji paling cuman seberapa gitu, cuman ya gitu. Kadang yang terlalu terkorbankan ya orang tua, kadang habis itu yang terkorbankan temen aku enggak bayar, kayak gitu. Cuman enggak enak juga Kak, kayak gitu. Itu sih detailan hutang aku.
Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Oke. Iya iya iya. Hmm, nah gimana ya? Memang, e bisa dibilang apa yang kamu rasakan saat ini itu, eee, sangat rumit ya dan juga sangat sulit gitu loh. Nah, mungkin untuk ke depannya eee, aku mau tanya dulu sih, apakah pendapatan kamu itu sebenernya cukup gitu loh dalam 1 bulan dan, eee, kira-kira kisarannya berapa ya kalau boleh tahu ya?
Oke. Kalau boleh memang aku coba sharing ya. Penambatan aku sih ada di angka Rp7.000.000. Biasanya sih udah udah, average ya kadang Rp7.100.000, kadang kurang gitu ya, Rp6.900.000, kadang Rp6.800.000, karena aku bergantung toko juga. Kalau toko ada barang hilang tinggi, gaji aku turun. Kayak gitu, Kak. Kalau pendapatan istri juga fluktuatif. Kadang sehari itu bersihnya bisa Rp150.000. Berarti mungkin sebulan sekitar Rp4.500.000 kalau dagang penuh. Tapi kan kadang istirahat juga gitu kan. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Makanya ada lebang, bisa lumayan kebayar dan aku kadang bisa makan juga minum, ya walaupun seadanya. Tapi memang tujuan aku sih dasarnya sih melunasi hutang, tapi hutangnya itu yang paling banyak kadang berpengaruh juga ke kerjaan aku. Jadi aku bingung nih tujuan aku tuh sebetulnya kerja bayar hutang apa gimana sih. At aku tuh belakangan itu jadi bingung. Jadi seperti itu, Kak.
Mhm. Mmm. Iya iya. Mhm. Oke. Iya iya iya. Wah, eee, apa ya, jujur aku merasa kamu keren sih karena kamu tidak lari dari tanggung jawab. Itu sudah, eee, bagus sekali. Tapi memang, eee, yang namanya hutang kan memang harus dibayar. Nah, karena kamu tadi minta saran juga nih ke aku. Mungkin ada beberapa hal yang, eee, bisa aku bantu ya. Mungkin memang tidak bisa membantu membayar, tapi setidaknya bisa, eee, membantu meringankan beban pikiran kamu. Oke. Yang pertama, coba kamu buat skala prioritas ya antara hutang di bank, teman, dan juga di ke kedua orang tua kamu gitu. Nah, eee, yang pasti kan urutannya adalah di bank dulu nih.
Iya. Iya. Di bank dulu nih kayaknya oke.
Di bank dulu, ditemen lalu diorang tua, seperti itu nah kalau boleh tahu, utang di bank ini pembayaran atau angsurannya masih kurang banyak banget kah? Atau kurang berapa?
Oke bener, mhm. Eee, lumayan sih kurang 2 tahun lagi, <chuckles> aduh ya kan makanya agak agak bingung ya gitu ya, ada 3 utang terus, e tujuan kerja juga ada.
Oke oke oke oke. Mhm. Mhm, iya iya iya.
Jadi kadang berpengaruh ke situ saat aku kerja gitu Kak.
Mhm, nah kalau aku bisa menyarankan mungkin, eee, apa ya kedepannya, cobalah untuk mencari, e tambahan penghasilan mungkin dari pekerjaan yang, online, yang remote supaya kamu itu bisa, eee, mendapatkan, eee, apa ya uang tambahan, tapi tidak perlu keluar rumah jadi kamu juga tidak
Oh ada ya kerjaan remote ya? Aku belum tahu tuh oke oke.
Iya, nah banyak sekali sekarang tuh jadi kamu itu nggak nggak merasa apa ya, mmm, lari dari tanggung jawab kamu sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga gitu jadi kamu, tetap bisa main sama anak-anak, tetap bisa bantuin istri kamu juga di rumah seperti itu tanpa harus, apa ya mengorbankan waktu gitu nah sekarang tuh udah banyak mhm, ada banyak sekali pekerjaan kayak gitu dan, mungkin kamu bisa coba cari-cari di website-website yang, memang terpercaya seperti itu nah.
Waktu lagi gitu oke. Yang terpercaya, mhm, aku belum pernah cari sih memang.
Berkenaan apa?
Aku belum pernah cari sih yang kayak gitu juga.
Nah, mungkin, eee, setelah ini kamu bisa coba cari-cari ya di internet ya. Nah, ber berkaitan dengan hutang ke orang tua dan ke temen itu juga apa ya, eee, bukan hal yang bisa disepelekan dan dikesampingkan terus-menerus gitu loh. Jadi, coba kamu apa ya, ubah skemanya gitu kan, ke teman dan juga ke orang tua. Kalau ke orang tua tadi kurang lebih berapa, Rp3.000.000 ya?
Nah, boleh. Iya sama Rp3.000.000, ke temen tuh sisa Rp2.000.000, ke bank itu Rp4.000.000 tapi berjalan 2 tahun lagi kayak gitu Kak.
E nah. Mhm, nah coba kamu, eee, apa negosiasi nih, nih kalau misal sebulan misalnya yang Rp2.000.000 itu kan kalau bayarnya Rp200.000 kan lebih ringan ya, daripada membayar Rp500.000 gitu kan.
Negosiasi ya, oke. Oh iya, kalau ke orang tua mungkin bisa, <chuckles> kalau ketemu. Entar aku juga coba deh, iya.
Bisa kan? Nah, di nego-nego seperti itu. Mhm, coba kamu minta negosiasi ke mereka gitu kan, supaya, eee, tenggatnya bisa lebih panjang dan cicilannya bisa lebih kecil. Karena memang kebutuhannya tuh banyak dan juga mungkin kamu juga bisa menekan, eee, pengeluaran untuk kebutuhan kebutuhan yang memang, eee, apa ya, tidak terlalu punya urgensi lebih gitu di rumah, seperti itu.
Berarti Mhm. Iya, betul betul. Aku urutin yang penting tadi, berarti negosiasi sama cari penghasilan kerjaan online ya. Oke Kak, makasih banget atas sarannya. <snorts> Aku mau coba browsing sekarang ya, kerjaan online itu. Kalau dapet iya iya. Makasih ya Kak.
Mhm. Yuk bisa yuk, cepet cepet. <chuckles> Iya sama-sama, sukses terus ya buat kamu.